Ờ, đúng rồi.
Đó. Ừm, cho nên là mình nghĩ á là, sao ta, trong trường học á là nên dạy những cái đó là rõ ràng á. Cái này mình cũng hông phải là mình công kích chế độ luôn, nhưng mà rõ ràng, phải hông? À, sao ta
Ừm, chính xác. <laughs> Không, cái cái này mình thấy cũng hợp lý, nh có những cái mà nên rõ ràng và học sinh nên được biết trước, nó giúp cho học sinh biết cách phân biệt, ừm, t t tính đúng sai này, rồi hiểu rõ quyền lợi của mình, và biết tham gia vào các cái hoạt động xã hội mà cách có trách nhiệm hơn. Thì cái đó là mình thấy tốt chứ không phải là những cái gì mà nó nó quá xa vời đâu. Ừm.
Ờ. Ừm. Đồng ý. Ừm, ừm. Ờ. Ừm, và còn một cái nữa, có nghĩa là vì không có những cái chính kiến và không có những cái hiểu biết về chính trị, cho nên á là đại đa số mình thấy giới trẻ Việt Nam á, là chửi những cái người, sao ta, những người theo chế độ cũ. Nhưng mà rõ ràng theo cái chế độ á thì cái đó là khác nhau, nhưng mà họ vẫn là người Việt Nam, phải hông? Máu đỏ da vàng, nói tiếng Việt phải hông?
Ừm. Ừm. À! Ừm, cái Thì Đúng rồi, thực ra thì cái này, à, do cái sự hiểu biết nó không đến nơi đến chốn, không rõ ràng đấy. Thực ra thì nếu mà một người nào đó người ta có cái kiến thức và người ta nhìn nhận một cách khách quan hơn, thì mỗi cái nó có một cái ưu việt riêng, ấy. Thì, à, cái nào mà người ta muốn tốt cho cả đất nước, hoặc là muốn tốt cho thì người ta muốn cố gắng làm, mà nhiều khi nó lại trái ý về một số cái cái, à, nhóm người nào đó đấy, thì người họ người ta lại thấy cái đó là cái mà, à, phản động lại chẳng hạn. Ừm.
Đúng. Ừm. Đồng ý. Đúng. Sai. đúng rồi, cho nên là mình nghĩ là, kiểu giống như là, à, có nghĩa là ví dụ, giống như là, họ là những người quá khứ, phải hông? Họ họ là những người quá khứ, họ đi theo những cái chế độ cũ đi, nhưng mà dù gì họ vẫn là người Việt Nam, phải hông? Rõ ràng máu đỏ da vàng, nói tiếng Việt và, kiểu, giống như là, họ theo cái chế độ chính trị khác nhau. Ừm.
Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. Không, nói chung là bây giờ, à, chính sách của Việt Nam thì, à, nói chung cũng đã thoáng và mở rộng hơn nhiều rồi, cũng sẵn sàng đón nhận vòng tay để, à, dành cho những người mà, ờ, người Việt Nam á, họ muốn trở về đất nước, họ sinh sống hoặc họ làm việc, thì cũng không có những cái khó khăn gì đâu. Ừm.
Đồng ý. Đúng, chính xác, nhưng mà Ờ mình muốn là, sao ta, ở trong trường á, trong trong trong khi mà họ giáo dục á, thì họ nên là, sao ta, nên nên có những cái buổi nói về những cái vấn đề đó, chứ chứ đúng. Rõ ràng là bây giờ bạn lên mạng bạn thấy, a, trẻ trâu không, phải hông? Đa số là không biết gì mà tự nhiên đúng, mà mình thấy nó không hợp lý.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Nói về những tư tưởng để cho học sinh thấm được cái tư tưởng đấy, đúng không? Để không bị hiểu nhầm, không bị hiểu nhầm <laughs> chửi nhau, cãi nhau. Chứ nhiều khi người ta cũng theo một cái phong trào nào thôi chứ thực tế không biết, không nắm rõ được cái điều đấy như thế nào là là đúng hay sai, đấy. Thì mình cũng rất là cám ơn bạn vì buổi trò chuyện ngày hôm nay nhá, rất là thú vị.
Đúng. Đúng, chính xác, rõ ràng luôn. À, mình cũng cám ơn bạn nhiều nha, chúc bạn có một ngày tốt lành ha, chào bạn.
Ừm, OK. Rồi, chúc bạn có một ngày tốt lành. OK.